أنا باصحى الصبح كده يعني في حدود الساعة 6:00، ابتدي آآ، خلاص باصلي الصبح وأجهز لبسي وبانزل على الشغل. آآ، باوصل الشغل المفروض الساعة 08:00 يعني في حدود 08:00 ل08:15 كده، وشغلي بيخلص الساعة 15:00 المفروض باكون في البيت على 16:00 16:15 بالكتير. المفروض الوقت ده بقى بتاع العيلة وال يعني أُسرتي وولادي و ومراتي وكده، نتغدى مع بعض، آآ آآ، سواء في البيت أو لو هنتغدى برّه مثلًا في يوم. آآ، وبعد كده ممكن لو اتغدينا برّه ممكن نروح نقعد في مكان، لو في البيت ممكن نقعد نتفرج على فيلم سوا بعد الغدا، آآ، نشوف حاجة بنحبها في التلفزيون. الولاد بقى بيعملوا مذاكرتهم، باتابعهم، ذاكروا آآ، عملوا حاجة يعني في حاجة في المدرسة ضايقتهم، بيبتدي الكلام كده. بس المشكلة مش هنا يعني، الأوقات العادية دي، دي الأوقات اللي أنا بانبسط فيها، بيبقى التوازن فيها كويس. لكن
إمم. جميل. حلو أوي. إمم، جميل جدًا. إمم. آه. طَب، أنا عايزة أفهم منك حاجة بقى، هو أنت كده عندك يعني عامل جدول يومي، يوم بيومه، ليه الروتين بقى اللي بيوازن كده ما بين شغلك وبيتك، كل يوم عارف 1، 2، 3 هتعمله، والّا كل يوم بقى كده بيبقى مختلف عن اليوم اللي قبله على حسب الظروف؟
لأ. إمم. ما عشان كده باقول لِك آه، لأ، كل يوم مختلف عن اليوم اللي قبله. يعني اليوم اللي أنا حكيته ده اليوم المثالي، اليوم اللي هو بيبقى فعلًا في توازن، لكن في أوقات بتعدي بابقى مثلًا ساعات باسافر بيومين، 3 بابقى برّه البيت. ساعات بتوصل لأسبوع، فهنا بقى خلاص بيبقى كل الوقت تقريبًا الأسبوع كله شغل، فصعب جدًا إن أنا لمّا أرجع يعني جمعة وسبت أعوض بقى ال7 أيام دول، هاضطر يعني
إمم. إمم. آه. صعب طبعًا. إمم. طَب، أنت بتحس اتفضل. بتحس أحيانًا كده إن <giggles> تمام اتفضل تمام.
إمم. لأ، لأ، باضطر إن آه، <laughs> معاكِ، معاكِ معاكِ. آه، اللي كنت كنت هاقول لِك باضطر إن أنا يعني باعمل يعني حاجات سريعة كده، عشان أعوض بيها ال الأيام ال اللي أنا باسافر فيها كتير يعني.
<chuckles>

أحييكِ على ال اللمسة دي، لأن لمس لمسني أوي السؤال ده. ال اللي باعمله بقي لمّا باحس إن اليوم بيبقي خلاص صح و100 100 أوي يعني. آآ أول بقي ما باخلص شغل من 08:00 ل 15:00 وخلصنا، باروَّح وأقفل الموبايل أرميه في الدولاب.
إمم. إمم. تمام.
ياه! عشان بقي أفضى لهم بقى، واللي عنده حاجة، واللي عايز يلعب بالعب معاه و واللي ابني اللي عايزني ألعب معاه على البلايستيشن، ألعب، اللي عايزني ألوِّن معاه، ألوِّن. فاهم، المدام عايزة ستاير تتعلق، تتعلق، فاهم، أي حاجة بقى داخلة في ال في البيت ده بيبقي آه، آه، ده أحلي يوم بيعدي، بيبقي زي الفل، بس ما بيتكررش كتير. آه، باحس برضا طبعًا، بس بيبقي صعب طبعًا الواحد يقفل الموبايل أيام كتير أو كده، في حاجات في الشغل بتبقي طوارئ وضرورية ولازم يترد عليها على طول.
جميل جدًا. إمم. حلو أوي. إمم. جميل. <chuckles> وقتكم دلوقتي، أنا بُص إمم. بتحس برضا بقي. آه. إمم.
فَبس هو الم اليوم ده، بيبقي يوم ما لهوش حل معايا، بيبقي أحلى يوم فعلًا.
آه، طبعًا. بيبقي يوم آخر الأسبوع بقى، يعني بيبقي مثلًا في الweekend والّا ممكن ييجي لك على حسب المزاج؟ جالك في نص الأسبوع، أنا طالبة معايا دلوقتي.
على حسب المزاج. مش شرط، آه. آه، أنا جاي بقى شُفت يوم صعب في الشغل الصبح، فاهم، وضع الطيران وأحط الموبايل في الدولاب، وأنا خلاص بارجع للي هو إيه، نظام تليفون البيت بتاع زمان ده، اللي هو جل اللي عايزني يجيبني على تليفون البيت، وما فيش تليفون. <laughs> آه، وما فيش تليفون بيت. طب بالضبط كده اللي عايزني ييجي لي البيت بقي.
امم. <laughs> ما هو ده، ما هو ما فيش تليفون، فما حدش هيجيبني. <giggles> م طيب وأنت حصل لك قبل كده موقف صعب جدًا، حسيت إنك أنت مخنوق لدرجة إنك أنت مش عارف تعمل توازن، لا أنت بقي راضي عن شغلك ولا أنت راضي عن وقتك مع أسرتك ولا راضي عن نفسك، الحاجات اللي بتعملها لنفسك، جالك ح موقف زي ده حصل؟
يوه، آه، ياه كتير! يعني كتير، آه، كتير، كتير الشغل بيبقي في ضغط و وفي سفريات، يعني حصل كذا مرّة إن السفريات تبقي يعني أنا في العادة لمّا باسافر، باسافر أسبوع وأريح أسبوع، أسافر أسبوع وأريح أسبوعين. آآ، جات بقي علينا وقت كده في الشغل، خلاص ب باسافر أسبوع، ورا أسبوع، ورا أسبوع، ورا أسبوع، خدت بتاع شهر ونص سفر ورا بعضه، ما باقعدش في البيت غير جمعة وسبت بس. فكان الموضوع يعني مرهق إرهاق، خلاص ما كُن كُنت جايب آخري. فجُم بعد كده ادّوني سفرية بقي في ال يعتبر الأسبوع السابع، اللي هو خلاص يعني قربت أخش على الشهرين، قُلت لهم: "لأ، باقول لكم إيه، أنا مش طايق نفسي، لو على هاسيب الشغل" فاهم، أنا عايز أقعد في البيت، أنا عايز الملوخية، عايز الرز، عايز أكلة، خلاص زهقت من الأكل بتاع برّه ده مش قادر، فاهم، وعايز بيتي وولادي وحشوني حسيت إن أنا في غُربة، لا، لأ، كان الموضوع صعب فعلًا.
ياه! إمم. آه. امم. إمم. <laughs> إمم <chuckles> امم، بالضبط. إمم.